Allora, io sono punto molto favorevole a questa cosa, parzialmente perché, l'ho vissuta in prima persona, perché punto andando in Cina, ho visto fisicamente questo mega totem che ti scannerizzava la faccia, ti diceva: "Okay, sì questo è il tuo questo è il tuo posto, questo è dove devi andare", con tutto le informazioni tue. Ov ov un uno addirittura aveva anche la foto mia, e non so come avesse non so come ce l'avesse, de del mio passaporto a lato, quindi è stato abbastanza surreale, sul momento. Però diciamo che, dopo che ci fai un po' l'abitudine, è molto comodo devo dire, perché tu stai davanti allo s al co al questo totem, ti fa 1 foto in mezzo istante, ti vede tutti i dati e in 2 secondi dice: "Okay sì, questo è il tuo passaporto", o in mezzo istante.
Ah. Ah. Ah, okay. Mh-mh. Esatto, adesso lo stanno facendo in diversi passap in in diversi aeroporti del mondo, stanno iniziando a fare la stessa cosa.
Mh-mh, secondo me è una cosa è una cosa comoda e utile secondo me, e sb de sbriga molto le code, questo specialmente.
Ah, bene dai. Senti, a proposito di insegnare la tecnologia agli altri, visto che tu hai una discreta esperienza, e ci sono anche persone giovani che hanno bisogno di qualche aiuto?
Mh-mh. Sì. Sì. Risposta è chiaramente "sì". <chuckles> Purtroppo sì, perché molto spesso
<chuckles> Mi aspettavo solo i nonni, sai? Non me l'aspettavo che mi di okay.
Assolutamente no, assolu ah, per fare un esempio molto a me caro, la mia fidanzata che non ha tan non ha tanti anni più di me, <sucks teeth> che appunto, uhm, siamo abbastanza giovani noi, siamo solo ai 30 e diciamo più spesso più s più di una volta mi ha chiesto di aiutarla sia co problemi de relegati ai computer, sia con problemi legati al telefono, che non erano altro che problemi molto, molto, molto, molto semplici di come fare a scaricare un'applicazione e installarla.
Okay, e senti, vabbè.
Che, ovviamente sono cose molto semplici e basilari. <chuckles>
Vabbè, magari è molto più brava sulle discipline umanistiche, non ne facciamo un caso. Ascolta, volevo volevo chiederti un'altra cosa, ma, ehm, secondo te, ehm, i social parlavamo di privacy, no, parlavamo di immagini, ma i social, che poi di fondo prendono le immagini, le foto e tutto quanto, ehm, insomma, la nostra privacy n non c'ha già salutato da un pezzo secondo te?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Vai. Sì. Sì. Certo.

A casa spessissimo mio padre, spessissimo ai miei nonni, ma ancora più spesso la mia fidanzata devo dire, sinceramente. <chuckles>
<chuckles> Ehm, senti, cosa spieghi ai tuoi nonni? Come mandare i messaggi?
Assolutamente sì, videochiamate, messaggi, tutto ciò che riguarda diciamo una messaggistica da anche al giorno d'oggi, perché loro vogliono assolutamente imparare a usare WhatsApp al 1000%, a tutto ciò che riguarda WhatsApp, perché appunto, uhm, sia i miei genitori che appunto vabbè anche i loro, mhmm, figli, perché alla fine sono i fi i loro figli, i miei genitori, uhm, usano solo WhatsApp tutto il giorno. La storia dei gruppi, anche le videochiamate, perché appunto adesso sono in fissa con queste videochiamate, poter vedere la persona a distanza tipo: "ua!" Cioè, roba aliena <chuckles> ovviamente per loro. E tutto ciò che riguarda appunto WhatsApp, ogni giorno son sempre lì a mostrare come funziona il telefono, ehm, "Ma guarda che bel messaggio che è arrivato, e guarda questa foto, e guarda che tuo tuo zio mi ha mi ha condiviso queste immagini", e invece semplicemente ha messo una di quelle storie su WhatsApp e non le vedono. Eh, sempre spiegare: "Eh, ma come faccio a fare io? E come faccio a inviargli un messaggio? Eh, ma guarda ti m mi ha inviato questa questa questa cosa, questa questa voce, questa chiamata". "No. No, nonno non t'è arrivata una chiamata, è arrivato un un audio". "Ah, ma come faccio a farlo io? Cos'è sto audio?" <chuckles> Sempre le solite insomma.
Chiaro, no? <chuckles> Chiaro. Mh-mh. <chuckles> Ah. Ma cari, che carini. Beh, però insomma è un livello di tenerezza enorme, perché insomma loro sono nati che, uhm, non c'era neanche il telefono a momenti, quindi insomma riuscire a fare dei video, eh, certo che sicuro gli piace. E senti, ma qual è la difficoltà che più comune che tu incontri? Adesso non questa con i nonni, che immagino insomma sia più o meno a loro non gli è chiaro come funziona, no; però ad esempio nei servizi digitali tu trovi delle difficoltà, secondo te?
Sì, sì. Infatti, infatti. Eh, sicuramen Mh-mh. <chuckles> Sì. Chiaro, chiaro. Allora, nei servizi digitali diciamo sì, perché, ehm, più legato dic al fatto che il servizio non fu o non funzioni fisicamente, perché non riescono a farlo propriamente le persone che l'hanno creato; oppure, ehm, proprio è spiegato male devo dire. Anche per me spesso è difficile far funzionare cose come, non so, lo SPID, perché è proprio spiegato male e a volte a dal nulla, uhm, smette di funzionare perché dice che: "Eh, ma guarda hai sba ehm, il servizio scaduto. Eh, ma questa cosa è scaduta. Eh, ma è s mhmm, il tempo per caricare la pagina è s troppo lungo, quindi ho deciso di non funzionare", e tutte queste cose che ti rendono proprio difficile anche il funzionamento del dell'applicazione. Se invece digi
Mh-mh. Chiaro, ma trovi che questi servizi siano stupidi?

Fisicamente lo SPID non serve a niente, perché anche anche perché comunque in generale, ehm, l se tu metti i tuoi dati della carta d'identità da qualche parte o se o ap carichi carta d'identità in modo il digitale, lo SPID sarebbe oltre più che inu più che inutile la devo dire. Di fatto per questioni di, mhmm, identità digitale, la chiamiamola così, lo SPID se fatto funzionare a modo, se il governo decidesse di farlo, diciamo
Eh. Mh-mh.
eh, lo aggiustasse diciamo, il sito s tutto il sito, tutte quelle cose che riguardano lo SPID, potrebbe anche essere diciamo utile, perché di fatto se, ehm, funzionasse a modo come i identità digitale tu potresti dallo SPID, richiedere tutti i bonus che, mhmm, il governo crea, può essere adesso mi viene in mente il bonus elettrodomestici che è uscito da poco, piuttosto che il bonus monopattino che è uscito un paio di anni fa, piuttosto che il bonus rinnovo della casa e tutto quanto que tutto tutto quello che riguarda il bonus.
Certo. Sì, potresti andare su Agenzia delle Entrate e richiedere tutto quello che ti serve.
Esatto. Esattamente, proprio in un in un istante praticamente.
Mh-mh. No, io quello che ti volevo chiedere da da totale, ehm, mhmm, no non so, insomma come funziona, ehm, ma, ehm, stavo guardando che dicevano: "Ma insomma adesso fare lo SPID, in cui tu per entrare nel tuo profilo SPID dal tuo telefono devi fare riconoscimento facciale".
Peccato che <exhales> Sì. Sì. Mh-mh. Sì.
E ti mette i la tua password e il tuo SPID, no, quindi una volta che ti sei ricono
Esatto, <sighs> esatto. Sì, ti me o facciale o co o col dito, diciamo.
Ecco, e allora quello che, ehm, stavo pensando, visto che comunque devi fare riconoscimento facciale, quindi il telefono è il tuo, cioè i i tuoi dati ce li ha il gestore del telefono, cosa cambierebbe se invece che lo SPID <chuckles> tu semplicemente entrassi con la tua faccia?
Mh-mh. <chuckles> Chiaro. <sighs> Di fatto è per questo tenere questa finta velo di privacy, dove tutti pensano che tu non abbiano non abbia il tuoi dati tra virgolette "della faccia" oltre o al dito, piuttosto che l'impronta digitale appunto. Quindi è più una questione di fint fasulla privacy, per dire: "No, guarda non ce l'abbiamo, no, non ce l'abbiamo". Poi in realtà c'hanno tutto di fatto, <chuckles> perché appun per il passaporto devi mettere le impronte digitale, per questo devi mettere quell'altro, per questo devi m quell'altro, qui loro hanno tutto, solo che c'è questo finto velo di: "No, i no guarda io non ho niente". <chuckles>
Ah. Okay. Ah, ecco. <chuckles> Sì, sì, no, infatti dicevo perfetto. Mh-mh. E cosa pensi delle nuove frontiere degli aeroporti, in cui adesso praticamente senza nemmeno più passare il passaporto, in alcuni aeroporti ti fanno sostanzialmente una foto e con la tua faccia vanno già a legarti all'identità, tutti i tuoi dati e tutto quanto insomma?
Mh. <clicks tongue> Allora